À, bạn ơi. Hông biết á là bạn có lần nào mà suýt gặp tai nạn, nhưng mà may mắn thoát, ơ, khỏi cái tai nạn đó hông bạn?
Ờ, nói về gặp tai nạn thì chắc là cũng gặp nhiều rồi, nhưng mà cái nần mà mình nhớ nhất ấy, nà trong cái chuyến đi du lịch độc hành một mình đi Cao Bằng cách đây vài năm rồi. Ừm.
Ồ, ra vậy. Ừm, vậy thì cái lúc mà bạn gặp tai nạn như vậy á là cái chỗ đó là đông người hay là vắng vẻ bạn?
Thời điểm đấy ấy, thì mình đi như vậy thì, ờ, đúng vào cái dịp mà tự nhiên ở Trung Quốc họ có một cái cơn bão đổ về nữa, nên là rồi nà ở đấy là đường đèo nữa cũng khá nà vắng vẻ. Chỉ có mình rồi nà một vài cái xe container họ đi ngược chiều lại thôi.
Ồ, ra là vậy, cũng nguy hiểm bạn ha. Vậy thì hông lúc hông biết là trong tương lúc đó mà bạn bị tai nạn vậy á, thì có người dân địa phương hay là ai gần đó mà ra giúp bạn hông?
Ờ, núc đấy thì, ờ, do là trời mưa bão nên là cái, ưm, cái, gọi nà, cái người dân đi lưu thông xung quanh đấy nó cũng khá nà ít ấy. Thì nhưng mà lúc mình gặp tai nạn đấy thì có bác tài xế, ờ, cái xe container đối diện thì bác cũng dừng xe và xuống, nâng đỡ xe hộ mình nên.
Ồ. Vậy thì hông biết á, cái lúc mà bạn bị tai nạn như vậy á, thì, ờ, cái cảm xúc của bạn như thế nào? Giống như là hoang mang, lo sợ hay là, kiểu là, cũng bình thường?
Ờ, mình nghĩ rằng cảm giác lúc đấy của mình nó, gọi là, kiểu, ờ, ng ngưng tim một vài giây ấy! Kiểu kiểu, rất là vừa hốt hoảng, vừa sợ, xong rồi khi mà cảm thấy là mình không bị làm sao cả, thì lại vừa cảm thấy, kiểu, may mắn khi mình đã, gọi nà, ờ, thoát được cái thế ngàn cân treo sợi tóc đó, r rất là nguy hiểm đối với bản thân mình lúc đấy. Ừ.
Ừ. Ừm, hiểu. Ừm. Nói chung là cái lúc mà gặp ra tai nạn á, thì bạn cũng rất là sợ hãi luôn. Nhưng mà cái lúc đó thì cái bác tài xế xuống giúp bạn như vậy á, thì hông biết là cái tâm trạng của bạn nó có cải thiện hơn chút nào hông ta?
Ờ, mình cũng yên tâm hơn rất là nhiều rồi. Thật ra nà, ừm, cái lúc đấy mình gặp tai nạn như vậy, mình mang một cái tâm lý nó nà, ờ, thứ nhất là mình đi một mình như vậy, nếu mà chẳng may tai nạn ở đấy thì sẽ rất nà không biết là phải đối diện như thế nào. Thứ hai đì mình là người chủ động, mình là người bị ngã ra ấy, chứ không phải nà do một bất kỳ một cái ai tác động vào cả, nên là mình cũng sợ gây phiền phức cho đối phương, núc mà bác, ưm ừm.
À. Ừm, hiểu. Ừm, vậy là cái lúc mà, ừm, té xuống và, ừm, gặp tai nạn vậy á, là bạn, ờ, là tự té, chứ hông phải là ai đó làm cho bạn té?
Đúng rồi. Ừm, mình tự té đó. Thì té xong rồi văng đi một đoạn khá là xa, thì khi mà văng đi như vậy thì nó nại đến gần với cả cái đầu xe của bác tài xế đối diện. Đó, thì núc đấy rất là sợ gây, kiểu, phiền phức cho bác đó, chả chẳng may mà mình có bị làm sao.
Ờ, nguy hiểm. Ừm, nói chung là cũng nguy hiểm ghê bạn ha.
Ừm.
Ừm, vậy thì không biết á, sau khi mà được bác tài xế xuống và giúp đỡ bạn như vậy á, thì, ờ, khi mà bạn, à, được an toàn rồi á, thì mất khoảng bao lâu để mà bạn trấn tĩnh lại cái cảm xúc của mình?
Mình núc đấy mình mất phải đến khoảng 10 phút. Tại vì, ờ, núc mà bác xuống ấy, mình cũng rất sợ là, ờ, mình gây phiền phức như vậy thì niệu bác có mắng mình không hay là có trách móc gì mình không. Nếu mà chẳng may g trong tình huống xấu hơn nữa thì, ừm, có khi nà còn gây rất là nhiều ảnh hưởng đến đời sống của, ừm, người tài xế đấy ấy. Đó, thì, ờ, lúc đấy nhưng mà núc bác xuống thì bác nại h hỏi thăm, quan tâm rồi là, ờ, cũng tặng cho mình một bộ áo mưa khác nữa. Lúc đấy thì mình cảm thấy nhẹ cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều.
Ừm, hiểu. Ừm, ừm, hiểu nha. À. Ừm, kiểu t bác tài xế cũng khá là tử tế ha. Giống như là, bạn chỉ là một người lạ thôi nhưng mà cũng xuống là an ủi rồi cho bạn, ờ, áo mưa rồi, ờ, kiểu như vậy. Ừm, vậy thì không biết á nha, sau cái vụ tai nạn đó thì bạn có bị ám ảnh trong một cái thời gian dài hông bạn?
Ừm. Ờ, có chứ. Đặc biệt nà bây giờ mỗi khi mà mình đi những cái cung đường đèo thì, ừm, tâm lý của mình thực sự nà nó cũng rén hơn rất là nhiều so với ngày xưa rồi. Ngày xưa thì tự tin đi nắm, rồi là cũng thích đi phượt một mình, thích đi đường đèo như thế, nhưng bây giờ thì cũng hạn chế đi rất là nhiều.
<laughs> Ừ. Ừm. Nhưng mà có cái quyết định nào mà bạn lại, ờ, quyết định là bạn đi một mình ở trên cái đường đèo nguy hiểm như vậy?
À, ừ, đấy. Thì nói về vấn đề đấy thì cái thời điểm đấy thì mình cũng nà núc đấy là đang sinh viên, rồi nà, kiểu, hừng hực, tuổi trẻ mà. Đó, đấy ừ, xong rồi cũng, kiểu, lướt mạng xã hội nhiều, thấy mọi người đi được thì mình cũng nghĩ là mình đi được ấy. Xong, ơ, được ừm.
À. Ra vậy. <chuckles> Ừm. Hiểu. Vậy thì trong cái lúc mà bạn, ờ, đi như vậy á, thì bạn có chuẩn bị đồ hay dụng cụ gì hông? Tại vì sau cái lúc mà tai nạn thì, ờ, dường như là bạn cũng, ơ, kiểu là, ờ, cũng cũng hơi sợ hãi thôi chứ hông phải là hoảng loạn, ơ, như những người khác.
Ờ, đấy. Thì cũng may mắn là trước khi đi thì, ờ, cũng nghiên cứu tìm hiểu trên mạng xã hội các thứ rồi. Thì cũng thấy nà, ừm, chuẩn bị những cái bộ, kiểu, đồ bảo hộ như là, à, cái giáp tay, giáp chân gì đó, rồi là mũ bảo hiểm các thứ ấy, thì mình cũng trang bị khá là đầy đủ, thì nó cũng giảm thiểu được cái, gọi nà, cái thiệt hại khá là nhiều, ảnh hưởng đến á ừm, bản thân.
À. Ừm. Hiểu nha. Ừm. Vậy thì á không biết á nha, sau cái vụ tai nạn đó đi, rồi, ờ, giống như là, do bạn cũng chuẩn bị những cái, ơ, cái đồ nghề, do đó là khi mà bị tai nạn thì nó cũng hông có bị nghiêm trọng lắm, mà chỉ nó ảnh hưởng một chút về cái tinh thần của bạn thôi. Vậy thì hông biết là sau cái vụ đó thì bạn có thay đổi thói quen đi lại hay là di chuyển và hay là lối sống gì hông bạn?
Ờ, có chứ, trước đấy nhá thì đặc biệt nà ở cái thời sinh viên, tuổi trẻ mà, thì ai cũng, gọi nà, ờ, nhất nà những cái thời điểm mà mới nhận được cái xe máy từ phụ huynh ấy, thì nại đam mê tốc độ không? Chạy khá là nhanh đó, thì rồi là cứ thi nhau xem là thằng nào chạy nhanh hơn cơ, nhiều khi là còn như vậy. Nhưng mà sau cái l lần đấy thì mình đi nó cũng cẩn thận hơn và có một cái tâm lý nào đấy nà mình cũng cảnh giác hơn, tức nà trong tâm thế của mình nà núc nào mình cũng sẵn sàng cho việc là có thể bị ngã. Đó, nên nà làm cho mình phải đi cẩn thận hơn rất là nhiều.
Ơ, ờ, ừ, hiểu. Ừ. Ừm. Ừm, hiểu. <laughs> Nói chung là cũng bị, ờ, ờ, ám ảnh chút về cái vụ, ờ, ờ, tai nạn lần trước, cho nên là giờ đi đâu là bạn cũng, ơ, kiểu, ơ, cũng cẩn thận hơn, rồi cũng quan sát trước sau nhiều hơn, đúng hông ha?
Ừm, đúng rồi, là trước khi đi mình cũng theo dõi dự báo thời tiết gì đó nữa, chứ cái lần đấy mình đi chơi mình không xem dự báo thời tiết đó thì cũng gặp ngay cái cơn bão, nên là cũng hơi nà, kiểu, ừm, thiếu may mắn ấy.
Ừ, ừm, hợp lý! <chuckles> Hiểu, hiểu, hiểu. Vậy thì hông biết sau cái chuyện đó thì, ờ, khi mà gia đình bạn biết là bạn bị tai nạn như vậy á, thì không biết gia bình của bạn có phản ứng như thế nào?
<tsk> Trời ơi, bố mình phản ứng dữ dội luôn! Còn núc đấy còn định bảo là thôi thu xe của mình, không cho mình đi nữa cơ. Tại vì cũng không biết nà "Bây giờ đưa xe cho mày như thế thì, ờ, mày có an toàn không, hay mày nại đi chơi như thế, rất là nguy hiểm ấy." Đó! Thì mình cũng phải mất rất nhiều thời gian để mà thuyết phục, để mà có thể lại tiếp tục được sử dụng.
<chuckles> Ờ. Ừm. Đúng rồi. Ừm, mình hiểu nha. Tại vì bố mẹ cũng, kiểu là, thương con mà, cho nên là khi mà nghe bạn bị tai nạn vậy cũng lo lắng. Đương nhiên là phải có những cái hình phạt cho bạn, ơ, để mà bạn rút kinh nghiệm lần sau rồi. <chuckles> Vậy thì hông biết á, thì, ờ, khi mà bạn, ờ, sống sót sau cái vụ tai nạn đó như vậy đó, thì, ờ, kiểu, giống như là, bạn có rút ra được một cái gì mà trong đời sống của bạn hông? Giống như là trân trọng điều gì đó trong cuộc sống của bạn hơn?
Ừm. Ờ, mình trân trọng hơn tất nhiên là gia đình mình rồi. Thời điểm đấy mình đi chơi ấy, mình nại còn, kiểu như là, tự phát, không không báo cho gia đình trước.
Ồ, ra vậy!
Đó, xong rồi cũng chủ quan, rồi nà ừm, đó, thì sau lần đấy đi thì hầu như là những cái quyết định của mình, ví dụ những chuyến đi chơi hay gì đó thì mình đều chia sẻ với cả phụ huynh, bố mẹ, để cho bố mẹ yên tâm ấy. Nên lần đấy mình cũng nghĩ rằng, nếu chẳng may núc đó xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng hơn nữa thì thực sự là không biết nó bố mẹ sẽ trong hoàn cảnh như thế nào ấy.
Ừm, hiểu. Ừm, nói chung là tại cái thời điểm đó là cũng còn sinh viên, cho nên là tuổi trẻ bồng bột mà, kiểu, là cũng háo thắng, đúng hông? Ờ, thì, ờ, vậy là sau này á, khi mà bạn, ờ, ừm, hiểu được là đi đâu cũng phải báo cho ba mẹ biết để mà ba mẹ cũng, ơ, an tâm hơn xíu. Vậy thì bây giờ nè, qua cái thời điểm mà bạn bị tai nạn như vậy và cũng như là may mắn thoát ơ, thoát được cái vụ tai nạn đó, thì bạn thấy là bạn có trưởng thành hơn một chút nào hông?
Ừm. Đúng rồi. Ờ, mình nghĩ là mình trưởng thành hơn, ơ, một chút rồi đấy. Tại vì, ờ, trước đấy thì, ờ, có thể là cái sự chuẩn bị của mình nó chưa chưa được kỹ càng ấy. Mình chưa đề ra những cái rủi ro, rồi là những cái gì mà nguy hiểm, chưa lường trước được hết. Nhưng bây giờ khi mà bắt đầu làm một cái việc gì đó, thì mình cũng nên kế hoạch cụ thể hơn, chi tiết hơn. Rồi là đề ra những cái rủi ro có thể gặp phải, thì, ờm, và nghĩ ra cái cách khắc phục trước ấy. Đó, thì, ờ, ừm, mình áp dụng nó vào rất nhiều việc trong cuộc sống.
Ừm. Hiểu, ừm. Ừm, hiểu nha. Vậy thì không biết á nha, nếu như mà quay lại cái giây phút mà bạn suýt bị tai nạn như vậy á, thì bạn sẽ nói câu gì với chính bản thân của bạn?
<smacks lips> Ồ, nếu mà thời điểm đấy thì mình nghĩ nà, chắc nà mình bảo là, ừm, "Tại sao lại chọn đi cái ngày hôm đấy?" ấy. Tại vì ừ, tại vì có rất nhiều ngày để đi nhưng mà mình nại chọn đúng vào cơn bão để mình đi. Trời ơi! Xong rồi, ưm, núc đấy mình có thể mình tại vì cái hôm mà mình xuất phát, trước hôm đấy là mình xem dự báo thời tiết mình biết nà nó vẫn có mưa, tuy nhiên thì mình vẫn quyết định nà đi, nhưng mà tở thời điểm đấy, nếu mà mình quay nại thì mình nghĩ nà nếu mình ở lại thêm một hôm ở khách sạn, xong rồi hôm sau mới di chuyển thì có thể là sẽ không gặp phải cái chuyện nó bất trắc như vậy rồi. Nếu tình huống tệ hơn thì không biết như nào.
Ờ, ừ. À. Ừm, hiểu nha. Ừm, nói chung là cũng ơ, sau này thì bạn cũng, ơ, nghĩ thông suốt hơn, cũng như là chín chắn hơn một chút. Tại vì, ờ, khi mà biết thời tiết, nếu mà bão thì bạn, ờ, cũng nên là, ờ, không nên đi mà, ờ, m mà nghỉ nhiều hơn hoặc là chuyển qua một cái cái ngày khác chẳng hạn. Đó, nói chung là, ờ ừm, nói chung là sau cái vụ đó thì bạn cũng học được rất là nhiều điều. Ờ, vậy thì hông biết á nha, ờ, sau cái vụ tai nạn đó và cho đến tận bây giờ á, thì, ờ, bạn thấy là bạn đánh giá cái mức độ rủi ro hằng ngày mà trước đây bạn từng xem nhẹ á, thì so với cái vụ tai nạn đó thì cái nào nó nghiêm trọng hơn?
Ừm. Ừm, thời điểm đấy thì Thời điểm đấy ừm. Ừm, mình nghĩ nà đấy nà một cái lần cảnh tỉnh cho mình ấy. Ờ, và nó tức nà ngày xưa đấy, thì cái thời điểm đấy mình làm mọi thứ theo, kiểu như nà, mình cố gắng làm, hoặc là cố gắng đi du lịch đấy để lấy được thật là nhiều thành tích, kiểu, nhiều điểm đi, nhiều điểm đến. Đó, thì, gọi là, cố gắng, kiểu như là, lấy điểm là chính. Khương bây giờ mình bắt đầu mình đi những cái chuyến du lịch mình tận hưởng hơn rất là nhiều rồi và mình trân trọng cuộc sống hơn rất là nhiều, không còn cố đi để lấy thành tích như vậy nữa. Đó, thì là một cái cách, ờ, ờ, gần đây thì, ờm, cái những cái rủi ro của mình nó cũng giảm bớt đi rất là nhiều rồi do là mình cũng lường trước được một chút ấy. Thì nó cũng giảm thiểu được những cái rủi ro đi rồi, những cái nguy hiểm đi rồi.
Ưm, hiểu. Ừm. <laughs> <laughs> Ừm. Ừm, hiểu. Ừm, nói chung là bây giờ cái, ơ, cái sự trưởng thành nó cũng nhiều, cho nên là hông giống như trước kia là, ưm, đi để lấy điểm, ơ, trước mọi người hoặc là, ờ, lấy thành tích trước mọi người, nhưng mà bây giờ đi là, kiểu là, ờ, đảm bảo sự an toàn nè, rồi có trải nghiệm của bản thân hơn, đúng hông? Ừm, hiểu nha. Vậy thì hông biết á nha, ờm, sau cái sự cố đó chẳng hạn thì, ờ, bạn bạn thấy là cái tính cách của bạn á, nó có thay đổi nhiều hông?
Đúng rồi. Ừm, mình thấy nà mình bắt đầu trở lên trầm tính hơn, rồi là, ờ, ít nói hơn. Kiểu, bây giờ là, kiểu như là, có một chút gì đấy, gọi nà, người lớn ấy, kiểu như nà, ờ, bắt đầu suy nghĩ chính chắn hơn, rồi tức là, kiểu, suy nghĩ kỹ rồi mới phát biểu, mới nói chuyện ấy, kiểu như vậy ấy. Rồi nà cũng ít chia sẻ hơn, ơ, những cái, ơ, cái sự việc nó cũng, kiểu như nà, nó lan man ấy. Đó, mình tập trung mình nói, ơ, những cái vấn đề chính hơn, chứ không như ngày xưa nữa. Đúng là cái thời hồi xốc nổi, ừm.
Ờ. <laughs> Ừm. Hiểu. <laughs> Nói chung là bây giờ trưởng thành rồi thì, ờ, nhìn lại cái thời xưa mình ờ, kiểu là, bạn cũng thấy là không nên như vậy, đúng hông? <laughs> Ừm. Vậy thì không biết á nha, nếu mà những bạn á cũng đang, a, trong quá trình là cũng thích đi du lịch một mình như vậy đó, mà, ờ, mấy bạn cũng không biết là phải cần phải chuẩn bị gì, ờ, để phòng ngừa những cái tai nạn bất trách khi mà xảy ra ở trên đường đi á, thì bạn có cái lời khuyên gì cho các bạn hông?
Ừm. Đó. Ừm, mình nghĩ rằng ấy, đầu tiên thì nói thật nà để mà đi một mình thì tất nhiên nó cũng sẽ có những cái trải nghiệm rất là thú vị, tuy nhiên thì nếu được ấy, thì, ờ, hạn chế đi một mình. Còn nếu trong tình huống mà vẫn thích đi một mình như vậy thì lên nà, ờ, trang bị đầy đủ những cái đồ bảo hộ này, rồi nà, ừm, cũng lên tham khảo x những cái lộ trình phù hợp. Mới đi thì tham khảo những cái nộ trình mà nó nó bớt nguy hiểm thôi, những cái đường đèo mà nó cũng thoai thoải thôi, chứ không lên nà kiểu đường- đường đèo khá là xa. Rồi là cũng, ừm, hạn chế đi một ngày cái cự ly nó dài ấy. Như lần đấy mình đi thì khá là dài, một ngày mình đi 200-300 cây cơ, thì khá là mệt, đó.
Ừm. À. Ồ! Ừm. Nói chung là cái, ơ, cái sức lực cũng như là cái mức độ mà bạn đi á nó cũng nhiều, đúng hông? Ờ. Thì mình thấy là những cái lời khuyên của bạn cũng, ơ, khá là hữu ích luôn, với lại á, nó cũng giúp ích ở trên đường khi mà đi nếu mà xảy ra những cái tai nạn bất trách thì, ờ, cũng có dụng cụ giống như là đồ bảo hộ để mà kiểu, ơ, ờ, đảm bảo an toàn cho cái người đi hơn. Ờ, mình thấy rất là tuyệt vời luôn.
Ừm. Ừm, à, còn một điều nữa, ừm, mà mình thấy nà rất nà, ừm, quan trọng đó là khi mà đi bắt buộc phải đi giữa trời mưa ấy, thì các bạn cũng hạn chế nà mặc cái áo mưa cánh dơi thôi. Lên mặc cái áo mưa bộ ấy, thì nó sẽ điều khiển xe sẽ an toàn hơn rất là nhiều, đó. Rồi cũng nên chuẩn bị dự phòng cho mình những cái số điện thoại của những cái người dân, ờ, xung quanh đấy, kiểu, những cái người mà n hoạt động trong cái lĩnh vực bảo hộ à, gọi nà, cứu hộ ấy. Đó, thì chuẩn bị trước. Ừm, tại vì không hẳn là trên đường lúc nào cũng sẽ có những cái số điện thoại như vậy để mình có thể xin được, thì nếu gặp bất trắc mình có thể niên nạc.
À! Ừm, hợp lý nha! Ừm. Ừm, mình đồng ý với ý kiến của bạn nha. Nói chung là, ờ, cần cũng cần phải có số điện thoại cũng của người dân địa phương cũng như là, ờ, số điện thoại của người thân và cũng như là cập nhật những cái lịch trình ở trên đường đi để cho người thân cũng biết. Đôi khi xảy ra tai nạn thì, ờ, ừm, bạn cũng có thể là liên lạc được. Ờ, hay nha! Nói chung là những cái á, sự trang bị này rất là cần thiết luôn. Ờ, cảm ơn cái sự chia sẻ của bạn rất là nhiều ngày hôm nay và mình thấy là nó rất là hữu ích luôn. Cảm ơn bạn nhiều nha!
Ừm. OK. Mình cũng rất vui khi mà được, ừm, có thể nói chuyện với bạn cũng như chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân mình khi, ờ, đi một chuyến đi dài như vậy. Đặc biệt nà, ờ, mình nại, gọi là, một cái ừm, qua thoát được cái thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy và bây giờ mới có thể ngồi đây nói chuyện. Thực sự là rất là biết ơn, quý cuộc sống này ấy. Cảm ơn bạn rất là nhiều khi được nói chuyện với bạn. Chúc bạn một buổi tối vui vẻ nhá!
Ừm. À, cảm ơn bạn nha! Ừm, tạm biệt bạn!
Bye bye!